Mmh. Ouais c'est clair. Mmh. Après, moi, j'aime bien aller dans des pays, heu, genre Asie et tout parce que c'est pas cher. <laughs> ...du coup, au pouvoir d'achat. Ouais, mais par contre, c'est désavantageux. Des fois tu bois, l'eau l'eau du robinet, elle se boit elle se boit pas. Du coup, tu dois tu dois te taper ouais, ça ça, c'est chiant, ça. <chuckles> J'ai acheté une gourde, heu, j'ai acheté une gourde filtrante du coup pour Madagascar et je vais l'utiliser pour l'Asie. C'est ça filtre ça filtre les métaux lourds et les virus. Ça, c'est bien, comme ça tu as pas tu as pas besoin d'aller acheter, heu, 50 bouteilles par semaine, heu <chuckles>
Oui oui, forcément, ouais. Ah bah, oui, non, mais ça, après, c'est normal, heu Mais ils ont toujours pas inventé des filtres, justement, pour, heu?
Bah, là, j'étais à Taïwan, mais Taïwan, c'est plus développé et ouais, là, ils commencent à changer les canalisations, mais je crois qu'où j'étais j'ai ouais, quand j'habitais 1,5 là-bas, tu avais encore les anciennes canalisations, heu, et du coup ça dépend aussi da ouais
Oui, donc heu Ouais, tu as pas envie de boire l'eau du robinet, quoi.
Ouais, ouais, je le faisais, mais je la bouillais je la bouillais avant, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais bon, les métaux lourds, heu, tu la bous, je pense que ça reste, mais moi, j'étais pas conscient de ça, du coup. C'est heu
Ouais, tu l'as fait bouillir, ouais. Je je je crois que les ouais, pour les métaux lourds, il y a rien à faire, en fait, c'est des filtres. Sinon, il le bouillir, c'est pour les virus, en fait
ouais c'est ça, ouais.
pour pas attraper de-de virus, la faire bouillir, pour les métaux lourds, ça fait juste que tu as des métaux lourds bouillis, quoi <chuckles>
<laughs> Ouais, bouillie,, un peu fondue, quoi. <laughs> Ouais.
tout lourd, bouillis, donc bon
Ouais, mais ça va
Non, mais c'est
Ouais, je remarquais, quand je prenais ma douche et après il y avait des vieilles, heu, des vieilles traces, heu, orange sur le sol et tout. Tu remarquais que, ouais, les canalisations, elles étaient <chuckles> elles étaient pas neuves, quoi.
Ah ouais, non non merci. Ouais, elles sont bien, heu, elles sont bien pourries les canalisations, donc non, merci. C'est
Ah ouais, ça, c'était incrusté, et tout. Ouais. Et pourtant, c'était un appart tout neuf, et tout, mais ouais, heu, vieil vieux vieux bâtiment.
Ouais, mais bon, tu sais l l'appart l'appart l'appart, il a beau être neuf, en fait, si le bâtiment, et que les canalisations dans la rue, elles sont vieilles, bah, ce voilà, quoi.
Ouais. <laughs> Ouais, c'est ça. C'est c'est gros travaux, de creuser tout ça, alors